Iya, terus kami balik lagi ke Medan itu tuh lebaran, udah mau lebaran, H-1 lebaran baru sampai Medan lagi.
Wow. Mhm. Oh berarti 1 bulan itu, eee, dari Pekanbaru ke Bali, Bali ke Pekanbaru lagi?
Iya, bener.
Oke.
Bener, jadi bener-bener full diperjalanan, tapi serunya itu karena ngunjungin 1 kota 1 kota 1 kota gitu loh, Bang.
Hek oh, ya ya ya. Nah, ketika ketika momen-momen kayak gitu tuh, Kak, hal-hal yang gak terlupakan buat Kakak tuh apa? Apakah ada momen-momen lucu ketika diperjalanan nih kayak ban bocor atau atau kesasar gitu ada gak, Kak?
Gitu. Mhm mhm. Mmm, mhm. Mhm. Mhm, mmm, kebetulan ya, Bang, ada satu momen lucu. Aku juga bingung kakekku itu capek atau apa, karena kebetulan kakekku yang nyetir pada saat itu. <tsk> Jadi, kami tuh ngikutin maps, karena bener-bener kami sama sekali gak tau kan jalan da jalan waktu itu di kota Sumedang kalau Abang tahu, terus eee, jadi kami di situ, mau lagi liat maps, tapi be ternyata itu kan malem tuh waktu tuh kejadiannya.
Apa itu, Kak? Mhm. Mhm. Mhm.
Tapi ternyata kami tuh terus aja, bener-bener kayak terus banget, terus terus terus aja jalan, rupanya itu adalah danau.